Fíjate que estoy em, como preguntándome, como en esta duda un poco filosófica, incluso, eh, de de del propósito de mi vida, ¿no? La verdad es que yo, eh, tengo una una meta, ¿no?, que es construir como que mi mi propia casa, ¿no?, tener mi mi propio espacio. Pero, em, de repente, con tantos cambios que hay hoy en día, que si el éxito es una cosa, que si el éxito es otra cosa, que si no te fijes en lo que dicen los demás, que si considera la opinión de los demás, porque no siempre puedes tener la razón, como que tantas perspectivas, tantos cambios, tanta información, tantos medios, todo tan acelerado, me ha hecho entrar en este, pues, en esta duda, ¿no?, de realmente, o sea, ¿qué qué es qué estoy haciendo aquí? ¿Te tengo tengo un propósito? Eh, es como algunas personas dicen, ¿no? Que que, de repente, este, si estás aquí es para para hacer algo, si si, mm, algunas personas religiosas, ¿no?, si si Dios te creó es porque tienes, eh, un propósito, en fin. Tantas ideas que se tienen, ¿no?, al respecto de de la existencia, que que ya estoy en un punto en el que me he saturado de de de esa, digamos, como que de esa información, de todas esas ideas, de todas esas creencias, que ya no sé ni siquiera qué qué creer, ¿no?, o qué hacer. Estoy como que pues sí, en en esa en ese cuestionamiento de de no saber si si realmente tengo que hacer algo, o si simplemente está bien solo vivir y y ver qué qué se puede hacer, ¿no?, en el día a día. Y quisiera preguntarte si, pues, tienes a a algunas sugerencias para ya no estar tan tan enfocado o incluso para saber si realmente sí tengo un propósito, ¿no?
Sí. Ujú. Okey. Oye, ¿y esto te vino este cuestionamiento te llegó solo? ¿Crees que ahorita estás en un punto de tu vida donde te empiezas a preguntar para, pues, para qué estás aquí, para qué existes, o alguien ha tenido injerencia? ¿Te ha hecho alguna vez un cuestionamiento acerca de esto?
Pues, fíjate que creo que es, eh, 50 y 50, ¿no?, eh, por ejemplo, pues, estas son preguntas que uno se hace más en la parte de la adolescencia, ¿no? De repente, de: "¿Quién soy? ¿Qué vine a hacer aquí?", cuestiones así, pero, eh, pues, yo tengo un un maestro al que le le tengo muchísimo cariño y y recuerdo que él hace, ¿qué será?, año y medio, ¿no?, nos vimos y nos dijo: "No pueden tener, em, crisis existenciales después de los 25, ¿no? Porque luego de eso se vuelve muy difícil el lidiar con ellas. Entonces, ustedes ya tienen que estar como que definidos en qué es lo lo que quieren hacer para que se eviten todos esos temas en el futuro". Y, pues, eso precisamente, también me hizo replantearme: "Okey, ¿qué qué es lo que quiero, no? ¿Cómo cómo lidiar con esto y cómo no caer en en llegar a los 25 y seguir teniendo estas crisis?" Entonces, como que eso influyó, pero, pues, también la parte de que a veces sí me me surge esa idea de: "¿Qué voy a hacer con mi vida, no? ¿A qué me tengo que dedicar? ¿Quiero estar en un trabajo fijo? ¿Puedo emprender? ¿Quiero viajar, no quiero viajar?" Todas esas cuestiones.
Ya. Ujú. Okey. Ujú. Bueno, ahora, vamos a ver, eh ¿qué cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que a ti te interesa en la vida? Me dijiste que una de tus metas es tener una casa, ¿no?, pero como bien dices que y y no tanto en tener dinero o algo así, sino, por ejemplo, desarrollarte profesionalmente, ser un un profesionista que se siga que toda la vida esté apasionado por lo que hace o te gustaría tener más estabilidad económica y poder des y poder, como tú dices viajar en lugar de estar tan dedicado al trabajo, cuéntame.
Sabes, cre creo que yo, bueno, en en ese sentido, digamos, eh, por ejemplo, los valores creo que son, eh, los los fundamentales para mí, la parte de del respeto, de de la amistad, de del amor, por ejemplo, también la responsabilidad, por supuesto, y creo que va muy de la mano como que hasta cierto punto con con objetivos, eh, que que tengo, ¿no?, el, eh, por ejemplo, en la amistad, pues me me encanta, eh, tener un grupo de de amigos con el que puedo contar si en algún momento lo necesito y que, pues, no necesariamente tengamos que estar, eh, todo el tiempo hablándonos, ¿no?, o o estar con ese temor de que de repente ya se perdió una amistad, eh, sino que, pues, podemos comunicarnos, ¿no?, podemos, eh, contarnos lo que nos sucede, aunque incluso hayan pasado meses, ¿no?, y que que todo sigue igual, eso creo que es es algo que que me gusta, que que me importa, sobre todo y y la parte, por ejemplo, de del tener el hogar es precisamente por el tema de de la privacidad y del respeto, ¿no?, me pasa mucho que de repente el lugar en el que vivo actualmente, no es tan respetado, hay gente que que como no hay una barda que divida como que la la propiedad privada de del espacio público, de repente se se mete, ¿no?, al patio y como que no tienen esa ese respeto por por mm, el lugar donde vivo y pues, eso precisamente hace que que yo quiera tener mi mi casa también, entonces creo que esas son las las cosas que me importan y sobre todo, pues, el estar bien, ¿no?, el estar tranquilo con con lo que tengo, no tanto el dinero, sino tener, pues la salud, tener, eh, la capacidad de disfrutar mi mis posesiones, ¿no?, sean muchas, sean pocas, pero como que estar tranquilo en ese sentido.
Ujú. Sí. Tu pro Ya. Entiendo. Ahora, ahí te va una pregunta que me parece que es súper interesante, ¿a ti cómo te gustaría que te recordaran en el futuro?, cua que cuando alguien piense en ti que diga, ¿qué? Fue feliz, fue pleno, le gustaba mucho hacer música, le gustaba escribir, le gustaba mucho trabajar, ¿qué te gustaría que que recordaran de ti?
Yo creo que lo que más me gustaría y y bueno, sé que me recordaran como una persona con la que pudieron contar, ¿no?, especialmente mi mis amigos y y mi familia, eh, más cercana, eh, que me recordaran como una persona en la que se se podía confiar, eh, una persona que buscaba constantemente aprender nuevas cosas, una persona que eh eh pues, era directa, ¿no?, con lo que con lo que decía, que era coherente con con lo que pensaba, lo que hacía y y lo que decía y pues, que también me me recuerden como eh, e e esa persona que disfrutaba mucho de de la música y de la lucha libre. Creo que e esa es la forma en la que me gustaría que me recordaran.
Ujú. Mira, yo creo que, pues, entonces ahí ya te vas dando una idea, ¿no?, pero déjame comentarte, yo creo que la capacidad del ser humano que tiene para reinventarse y para cambiar de rumbo es maravillosa, me parece que esto de que hasta los 25 ya tienes que saber qué va a pasar con tu vida, es como muy prematuro, ¿no?, y muy prejuicioso, eh, yo creo que cada quien madura de diferente manera y cada quien va encontrando el rumbo a como la vida se lo presenta, hay gente que cambia de carrera a los 40, a los 50, hay gente que hace su carrera y la acaba a los 70 y es maravilloso, porque lo que hacen es que logran esas expectativas que ellos mismos tenían de ellos, ¿sí me explicó?
Claro, sí.
Entonces yo te recomendaría que no te preocuparas tanto por cambiar de rumbo, nunca te equivoques ni por tener estas crisis existenciales, porque luego hasta fisiológicamente las personas la pueden tener, ya ves que hablan de la crisis de los 40, o sea, son planteamientos que, obviamente, a como va avanzando tu vida, te los vas poniendo y no tiene nada de malo, ¿mm? Entonces, uno, yo creo que aquí lo más importante es que tú ya tienes una idea de cómo quieres ser recordado. Ve por ese camino ve por ese camino, ya la idea la tienes, ahora, ¿qué te tengas que reinventar? Qué belleza, ¿no? Qué bonito que puedas tener la capacidad en algún momento de decir: "Bueno, ahora no quiero música, quiero escribir". Y te enfoques en eso y y lo y lo logres, porque no hay nada que te pueda detener, ¿qué qué crees que es lo que te detiene a lograr lo que tú quieres?
Na ¿Sabes? Creo que, bueno, a partir de de lo que comentas que, me parece muy acertado y y y bueno, lo lo que me detiene siento que es precisamente esa expectativa ajena de repente, ¿no? De que, eh, si si el éxito es una cosa o es otra y de repente también, eh, pues, este mundo tan cambiante, ¿no? Que, eh, de repente, este, ya ya cambió a lo mejor la la narrativa de del cuento, ¿no? Y ahora ya no es exitoso esto, ya es exitoso aquello. Entonces, como que, creo que eso es lo que me detiene más lo que lo que dirán o lo que pensarán otras personas de de lo que estoy haciendo, lo que no estoy haciendo, lo que podría hacer, entonces, creo que diría que es eso, sí.
Pues mira, yo creo que eres muy joven, porque no has llegado ni a los 25 años. Entonces. la verdad que creo que ahorita estás en una etapa donde el "¿qué dirán?", es cuando menos te debe de preocupar. Haz lo que yo te recomiendo que hagas lo que te hace feliz, y que vayas por esa línea que ya tienes pensada, ¿no?, también busca sí sientes da que a veces hay que darle un poquito de sentido más humanitario, pues, no sé, acércate a alguna religión o alguna actividad donde puedas ayudar a los demás o al planeta, algo que también te llene espiritualmente, ¿no?, para que pero realmente yo creo que vas por buen camino. Tienes tienes una idea del cómo quieres ser recordado y eso es maravilloso y como te digo, lo mejor del ser humano es que a cualquier edad puedes r cambiar de rumbo y no pasa nada, mientras esté bien para ti, ¿qué más da lo que puedan pensar los demás?
Guau, claro. Fíjate que bueno, ahora que que lo planteas de esa manera, eh, pues sí, no no no lo había pensado así. Me parece un un punto de vista bastante, eh, interesante que definitivamente, creo yo, me me va a servir mucho porque, pues, tal cual lo dices, ¿no?, eh, el punto es a al final de cuentas estar a gusto con con uno mismo porque, pues, uno es quien lo está viviendo, ¿no? Uno es quien está atravesando por por eso y creo que que te voy a hacer caso y voy a, eh, primero a tratar de seguir con con esta línea, como bien lo dices, ¿no?, de de lo que estoy haciendo y si en algún momento, pues, ya no es suficiente, ya no me gusta, eh, ya no me siento cómodo, pues, cambiar lo que lo que estoy haciendo y y pues con con esa capacidad, ¿no?, que mencionas de de reinventarse y con toda la actitud, creo que me me has dado confianza y bueno, yo te quiero agradecer mucho por por ese abrirme los ojos en en ese sentido y pues, también muchas gracias por escucharme.
Es un placer. Sabes que cuentas conmigo.
Gracias, hasta luego.